Ehm, oggi comunque le strade sono comunque sorvegliate
Certo. Mh-mh. Ah, comunque questa cosa che hai detto no no non ci avevo pensato effettivamente che ci fosse un un prima. Cioè, so che le cose sono cambiate chiaramente da quel l'11 settembre, ma non avevo pensato al fatto che comunque prima veramente ci fosse così cioè tu potevi prendere magari e andare, non avevo pensato a un prima del check-in, anche se effettivamente okay, so che comunque c'era un prima, ma non ci ho mai riflettuto su su questa cosa, quindi, ehm, interess mh-mh.
questo, mhmm, insom Sì. Certo. Sì. No, c'erano pochissimi controlli. Cioè, questa cosa dell'aeroporto è incredibile perché io mi ricordo, ecco, presi un aereo effettivamente poco prima, ehm, vabbè, ero bambino. Però, ehm, sì, effettivamente tu passavi così liberamente, una cosa incredibile. Poi, vabbè, fu una cosa in realtà, mhmm, non dal dal dal giorno dopo, cioè passò del tempo e poi, ehm, insomma introdussero comunque tutta una serie di di controlli per aumentare la sicurezza.
Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mamma mia. Sì. Mh-mh. No, certo.